ใช่ค่ะ แล้วก็อย่างเช่น น อ่า ยกตัวอย่างมี มีผัดหมี่ มี อ่า ส้มตำ มียำวุ้นเส้น แล้วก็อาจจะมีแบบทอดปีกไก่ ก็ข้าวเหนียว อะไรก็ว่าไป ข้าวเจ้า ก็ผสมกันไป ก็จบแค่นั้น
อะฮะ ค่ะ อืม อ๋อ อือฮึ ค่ะ ก็เป็นเมนูกลาง ๆ แบบที่คุณบอกจริง ๆ อะเนาะ ก็ทุกวัย ก็ทุกกลุ่ม ก็ทานได้ อืม โอเคเลยค่ะ ไอเดียดีมากเลยค่ะ ค่ะ แล้วยังไงต่อคะ เขาชื่นชมแบบว่าอาหารอร่อย หรือว่า คือกลุ่มไหนเนี่ยเขาแบบว่าดูชื่นชมฝีมือคุณมากกว่ากัน อะไรแบบนี้ค่ะ?
ใช่ ใช่ แล้ว ค่ะ ก็ อ่า ส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบฝีมือการทำอาหารของเรา ก็ อ ตัดประเด็น ใช่ ๆ ทุกกลุ่มเลย ทั้งครอบครัว แล้วก็ทั้ง
อือฮึ อะฮะ ทุกกลุ่มเลยใช่ไหมคะ? ค่ะ ทานกันเกลี้ยงเลยหรือเปล่าคะ? แบบนั้น ค่ะ
แน่นอนค่ะ ถ้าไม่เกลี้ยงก็ห่อกลับบ้าน ค่ะ <laughs> ใช่ ใช่ ๆ
อืม อ๋อ เป็นอย่างงั้น ใช่ค่ะ มี มีตัวเลือกนะคะ ห่อกลับบ้านได้แน่นอนแบบนี้ ค่ะ อือฮึ
ช ใช่ ก็เพราะว่าส่วนใหญ่ ประเด็นหลักก็คือเหมือนแบบมาเจอกันน่ะค่ะ มาสังสรรค์ เฮฮา อะไรแบบนี้ อาหาร ก็จะเป็น ก็จะเป็นเหมือนแบบส่วนรองไป แต่ว่าก็ ก็มีความสุข ได้กินอาหาร เขาก็ชื่นชม ชอบอาหารกัน
อา ค่ะ อืม อา ค่ะ ก็แสดงว่าคุณก็มีเสน่ห์ปลายจวักอยู่ใช่ไหมคะเนี่ย? อ ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะ ค่ะ
เออ ฝึก <laughs> ขอบคุณค่ะ ฝึกเอาค่ะ จริง ๆ ก็ไม่เคย ใช่ ก็เพิ่งมาทำอาหาร
อ๋อ ฝึกด้วยค่ะ เอ๊ะ ฝึกด้วย คุณ คุณแม่ยายสอนไหมคะ หรือว่าคุณแม่ย่าสอนคะ?
โอ้ย ทั้ง ทั้ง 2 ค่ะ ทั้ง ทั้งแม่ตัวเอง ทั้ง อ่า คุณแม่สามี แล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตค่ะ มีครูเยอะเลย
อ๋อ ค่ะ อา แบบนี้ยิ่ง ค่ะ แบบนี้ยิ่งอร่อยเป็น 3 เท่าเลยค่ะ แบบนี้ค่ะ อือฮึ เยี่ยมไปเลยค่ะ อา ดีเลยค่ะ แล้วยังไงต่อคะ? แชร์ต่อได้เลยนะคะ ค่ะ
<laughs> น่าจะเป็นด้วยสาเหตุนั้น น่าจะเป็นด้วยสาเหตุนั้น

อ่า ส่วนแขกที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อน ก็จะ น่าจะคาดการณ์กันได้ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่สนิทอะนะคะ <laughs> กลุ่มคนที่แบบว่า สนิทมาก ๆ แล้วก็
อืม ค่ะ อืม เข้าใจเลยค่ะ คืออยากจะมาก็มาเลย เพราะว่าสนิทน่ะเนาะ ค่ะ รู้สึกคิดถึงก็มาเลย โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวให้เตรียมตัวล่วงหน้า ใช่ไหมคะ หรือว่าบอกแล้วแป๊บหนึ่ง ไม่ทันได้เตรียมตัวอะไร แบบนี้คุณเตรียมตัวยังไงคะ? แล้วก็เตรียมทันไหมอะคะ?
ใช่ ๆ ประมาณนั้น อย่างงี้เลยค่ะ ก็จะเจอแบบนี้ อ่า 2-3 ครั้งที่แบบ อ่า มาถึง ม ใช่ ๆ มาถึงแบบว่า 15 นาที เดี๋ยวถึงบ้าน ล แล้วนะ อะไร <chuckles> แบบนี้ แล้วก็ ใช่ คือ ใช่
อะฮะ อืม 2-3 ครั้งเลย ค่ะ อืม อ๋อ สิบห้า นาทีเลย โอ้โฮ อย่างเร็วเลยค่ะ 15 นาที เตรียมอะไร ไม่ทราบทันไหมนะคะแบบนี้? ค่ะ
ค่ะ อันดับแรกก็แบบช็อกก่อน อุ๊ย จะอาบน้ำทันไหม อะไรอย่างเงี้ย เพราะส่วนตัวชอบแบบ ให้เราแบบโอเคก่อน แล้วถึงแบบ
อะฮะ อ๋อ อืม ค่ะ เข้าใจเลย อะ เข้าใจเลยค่ะ ค่ะ ทุกคนรักสวยรักงามค่ะ เข้าใจเลย ค่ะ อะฮะ
ถึงได้เจอหน้าผู้คนได้ อะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ เออ ใช่ ใช่ ๆ อันนี้ อา เราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบต้องแบบโอเคก่อน เสื้อผ้า หน้าผม
อืม ค่ะ ก็ต้องจัดการตัวเองก่อนแน่นอน ใช่ไหมคะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยดูแลอย่างอื่นต่อ ค่ะ แล้วยังไงต่อคะ? ทันไหมคะเนี่ย? 15 นาทีเอง
ใช่ ใช่ค่ะ ถูก ก็ปฏิเสธก็ไม่ได้ เพราะด้วยความที่เราสนิทซึ่งกันและกัน เราก็ไม่อยากให้เขาเสียน้ำใจ ในเมื่อเขาคิดถึงเรา อยากเจอเรา สิบห้า นาทีจะถึงบ้านเราอยู่แล้ว
อา อืม ค่ะ ค่ะ เขาก็ ม อา เขาก็มาถึงตรงนี้แล้ว ใช่ไหมคะ อีก 10- 15 นาทีเอง ก็มาถึง ใกล้แล้ว ก็จะให้เขากลับไปก็กระไรอยู่ ใช่ไหมคะ อือฮึ อืม
ใช่ ใช่ค่ะ ก็เลย ใช้วิธีที่แบบว่า อา มาจ้ะ ก็เข้ามา เลย ขอเวลา อ่า อ อาจจะต้องนั่งรอสัก 5 นาที 10 นาที ไม่ว่ากันนะ เพราะว่าเราเพิ่งตื่นนอน เราขอล้างหน้า แปรงฟัน แป๊บหนึ่ง อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็
ค่ะ อา อือฮึ ค่ะ อา ก็บอกกันตรง ๆ ไปเลยค่ะ ให้ชัดเจนนะคะ อืม ดีเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้ อา ค่ะ
ใช่ ก็แจ้งกันล่วงหน้า ใช่แล้ว
แล้วยังไงคะ? แบบนี้ ค่ะ
ก็